そうですね、私が子供の頃一番楽しかった思い出は、やっぱり花火大会かなっていうふうに思いますね。はい。やっぱり家族で行ったりとか、友達と行ったりとかが多かったんですけど。花火大会行ったことありますか？ はい。
うん。 はい。 うんうん。 ああ、なるほど。うんうんうん。え、はい。うん。はい。 うんうん。はい。あ、僕はね、実家からお祭りの花火が見えるんですよ。
え、そうなんですね。
そう。で、あの、ダイニングから、その、家の出窓越しに花火が上がるのが見えるので
うんうんうん。 へえ。
そう、家族であの、ご飯を食べた後にみんなで座りながら、室内から見えるんで
はい。 え。
そうそう。すごいはい。お祭りになるとね、そう夜8時半過ぎはもう花火を見ながら
素敵ですね。 うーん、うん。 花火を見ながら。
のんびりそう、んダイニングでのんびりするっていうのがありますね。はい。
うん。うんうんうん。